ใช่ครับ คืองานของเรา ม เขามันเป็นงาน งาน งานเซลส์อะครับ เป็นงานเกี่ยวกับงานขายผลิตภัณฑ์ แล้ว แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรา
อุ๊ย เป็นงานขายอย่างเงี้ย แบบถ้าเผื่ออัดคลิป แล้วแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบอัดคลิปแล้วแบบตัดต่อเป็นอะ เฮ้ย มัน มันดีนี่ ใช่ แบบมันทำยอดขายได้อยู่
เออ ใช่ ๆ เออ แต่สำหรับ ส่วน ส่วนตัวครับ ถ้าเป็นงานขายผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย มันเป็นงานที่ต้องพบลูกค้าครับ แล้วถ้า ถ้าเราไปถ่ายคลิปตอนอยู่กับลูกค้า หนึ่งแล้วคือเรื่องความ ข้อมูลส่วนตัวเนาะ คือ คือรู้สึกว่า ถ้า ถ้าเกิดว่าเรา
อืม อุ๊ย แต่อย่าง อา เข้าใจ ๆ แต่อย่างเงี้ยเวลาแบบไปพรีเซนต์งานลูกค้าอะ
อา ครับ
มันก็ช่วยได้นี่ ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่าเราเอาแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ พรอดักต์ ของเราเนาะ มาทำเป็นคลิป แล้วก็เอาไปเสนอลูกค้าอะ
เออ อ๋อ เจ้า เจ้าตัว พรอดักต์ ตัวนี้ครับ คุณต้องแยกส่วนนะว่า ว่าอันนี้ คือผมถ่ายเป็นแบบคลิปตัวเอง คือเป็นคลิปการ วิถีการใช้ชีวิตเป็นลักษณะของ vlog แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ หรืองานขายของผมอะ มัน เขาก็มีส่วน เอ่อ ฝ่ายการตลาด หรือ Marketing ของเขาอยู่แล้วครับ คือส่วนงานของผมเป็น เป็นงานเซลส์ แต่ว่าไอ้ส่วนตัวที่ เอ่อ ที่พูดมาเนาะ มันดูจะไปในตัวของ Marketing หรือการเพิ่มยอดขายมากกว่าครับ เออ
อืม อื้อฮือ อ๋อ อืม ๆ อืม อา อือฮึ ก็คือแบบ อา แล้วเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เรา เราไม่ชอบแบบว่า แบบการถ่ายพวกนี้ด้วย ด้วยหรือเปล่า เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ เราชอบในการที่แบบว่า ถ่ายแบบว่าไลฟ์ ไลฟ์สไตล์ชีวิต อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ไหม? อืม เข้าใจเลย
เออ ใช่ ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ แล้วอุปสรรคที่มันขึ้นชื่อว่า <tsk> เวลาเนี่ย ที่จริงมัน มัน มัน มันคือพลังใจ ส่งผลต่อพลังใจอย่างจริงเลยนะครับ คือหลายครั้งแหละ ผมก็ยอมรับอะนะว่า ผม บางคำพูดอะ ผมก็พูดว่า เฮ้ย ไม่มีเวลาทำแล้ว ไม่มีเวลาตัดคลิปหรอก ไม่มีเวลาแบบปลูกต้นไม้ อย่างเงี้ยครับ แต่จริง ๆ แล้วอะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาครับ แต่มันคือพลังใจของตัวผมเองอะ ที่มันหมดไป ใช่ครับ
อืม อืม เหรอ อ๋อ คือตอนแรกเราก็คือเหมือนแบบว่ารู้สึกว่า เฮ้ย มันไม่มีเวลา อะไรประมาณนี้ใช่เปล่า แต่พอแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ พอนาน ๆ เข้าอะ มันคือมันไม่ใช่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เวลาแล้ว มันคือแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร พลังใจของเรา แบบเนี้ยมันรู้สึกว่า มันเป็นความรู้สึกแบบจากการเหนื่อยล้า อะไรอย่างงี้หรือเปล่า เภทแบบ แบบพอเหนื่อยล้าปุ๊บอะ เราก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้วอะ เราต้องการที่จะพักผ่อนอย่างเดียว อะไรประมาณนี้เปล่า?
อืม ใช่ครับ อือ ๆ ๆ อา ครับ ถูกต้องครับ อา ครับ มีสถานการณ์เหมือนกัน คือตอนนั้น คือเหมือนกลับมาจากทำงานหนัก ๆ แล้ววันนั้นเป็นช่วงที่แบบปิด ปิดยอดไตรมาสด้วยนะครับ เป็นของการทำงานอะ แล้วมันก็ผ่านช่วงเวลาหนัก ๆ มา แล้วต่อให้มีเวลาเหลือนะ แต่มันก็ <tsk> ความรู้สึกตอนนั้นคือมันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต้องทำอะไรต่อ ที่จะต้องใช้สมาธิอะครับ เช่น อย่าง อย่างแบบการตัดคลิปอะครับ มันก็ต้องใช้สมาธิเนาะว่า เราจะมีการคิดคอนเทนต์ หรือตัดต่อออกมาในรูปแบบไหนอะ แล้ว แล้วพอกลับมา เคยคิดจะกลับมาแบบ <tsk> เออ ตัดคลิปโทรศัพท์ แล้วพอเราเข้าไปในแอปตัดต่ออะ สุดท้ายครับ เข้าไปได้ไม่ถึง 3 นาทีอะ เราก็เลื่อนแอป แล้วก็เลือกที่จะเข้า social media ในช่องทางอื่นแทน เป็นแบบไปไถ TikTok หรือดูไอ้ Instagram อะไรอย่างเงี้ยครับ แทน เออ
อืม อืม อืม